بس يعني أنا أعرف إن ال أنا أعرف إن الnegresco ده من زمان أوي ده كانت بتتعمل في أيام في أفلام رُشدي أباظة.
تكسب عنها. ده بجد؟! ياه!
آه. كان كانت بتقول له دي قال لها: "ده إيه" قالت له: "دي مكرونة بالفراخ، مكرونة negresco." <giggles>
آه، أيوه صح، أيوه صح، <laughs> ده أنا واضح اللي أنا مش متابعة د
آه، آآ كان فيلم اسمه كان اسم الفيلم حوّا و مش عارف إيه كده.
مش متابعة خال
كان كانت بتقول له: "يا دكتور" إمم.
آآ، أنا أه تقريبًا كانت شادية؟